信頼できる情報源はどう判断してますか？
そうですね。やっぱり、うーんと、ちょっと今色々オールドメディアとか言われてますけど、あの、新聞とか、あとテレビとか、ある程度その大手の報道機関の情報は、一応信頼できるかなってゆゆうふうに思ってます。
はい。 うん。 うん。 はい。 あ、なるほど、そうなんですね。じゃあ反対に、ええ、オールドメディアでないものっていうのは、あまり信用してないってことですかね？
はい。 はい。 そうですね、あの、ネットニュースとかは、あの、必ずほとんど、こう、ヤフーニュースとかに載ってるやつってあの、記事の、なんですかで、大元が、こう書いてあるので、それが例えば時事通信とかそういうのだったら信頼するんですけど、ネットニュースは必ず出どころを見て、なんかこうたまに個人のブログみたいなのから転載してるのとかもあるじゃないですか
はい。はい。 はい。 うん、ふん。 はい。 はい。 はい。 うん。うん。 そうですね、はい。
ああいうのは、ちょっと信頼できないなあっていうふうにし判断、まずしてますね。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
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。うんうんうん。 はい。 はい。 はい。 なんかそれについては、確かにそのメディアによってのこう、今言ってた偏りとか、そのメディアの色っていうのがちゃんとやっぱりあるので、あの、なんていうかな、自分に合わないからと言って、その意見を排除するのはやめようと思ってて。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 はい。うんうん。
一応、あの、いろんな情報を見た上で、あの、総合的に判断していきたいなっていうふうには思ってます。
はい。 はい。 うん。えっと、ぜんなるべくね、複数の情報源を見ていくってのも、大切にされているってことですかね？
はい。 そうですね。なんか例えば、おんなじひとつのニュースでも、特に政治的なものとかは、ほんとにメディアによって意見は違うけど、3つ4つ見ても、あの、ベースとなる情報は同じなわけじゃないですか。
はい。 はい。 はい。 はい。 うん、うん。 あ、そうですね。はい。
なので、そこのところをしっかり自分で読み取れれば、そこから先は自分の意見なので。なので、そういうなんか、読解力をちゃんと身につけないといけないなっていうのは、すごく日々思ってます。
はい。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。なるほど。えっと、ありがとうございます。あのですね、今すごくあの
はい。
その、あなたの情報源の見分け方ですね。話していただいて、今ヒヤヒヤしてるんですけど。というのも私の家、テレビもないし新聞もないんですよ。<chuckles> そういう人はどうやって、あの、情報源あの、信頼できる情報源、見つけていったらいいと思いますか？
はい。 はい。 ああ、そうなんですね。はい。 うんうん。 そうですね。私もテレビほとんど観なくて、新聞も別に取ってはいないんですけど。ま、基本的にはやっぱり、あの、そう、まずネットでニュースが見れるので。ネットニュースを見ず見るのがいいのかなと思うんですけど。あと地味に私、ラジオ聴いててはい、ラジオはまあ、NHK とかのラジオなんで。あの、あれなんですけど。そういうなんかのだと、あの、何て言うのかな。ラジオ、良いところは
はい。 はい。 はい。 はい。 ラジオ。はい。 はい。 うんうん。 うん。 はい。
割とその、時間が短いから、偏りなく事実だけ事実というか、まあ、その、ニュースの、なんていうんですかね、本筋だけを伝えてくれるんで。
はい。 はい、うん。 はい。
なんかこう、ん、ワイドショーとかみたいに、無駄にダラダララしてなかったり、あの、論説委員の意見とか、そういうのないから。結構それ、ラジオとか、あとなんだろう
<laughs> はい。 はい。 うん、ふん。
今だとあの、私 Alexa 使ってるんですけどはい、はい。あれで今日のニュース流してって言って、流されたりとかするんで。なんか、そういう、なんかデジタル系の何かを使うのも、おすすめですし。やっはい。
はい。 Alexa、あの Amazon の。はい、うん、ふん。 <laughs> あ、そうなんですか。へえ、おもしろはい。<laughs> はい。 はい。あ、なるほど。ま、デジタル系とおっしゃっていただきましたが、ええ、最近ですね、こう、AI の、ええ、ChatGPT とか Gemini とか、ええ、台頭してきていますが、そちらを使うっていうのはどうですか？
はい。 はい、うんうん。 ニュースそのものを、例えば、今日のニュース教えてって言っても、あの、ChatGPT とかは、あの、対応できないから。あの、多分それを、そのそのものを教えてっていうのは、難しいと思うんですね、まだ。
はい。 はい。 うん。 はい。
Gemini はもしかしたら、数日前とかのだったら、教えてくれるかもしれないんですけど。なので、もし自分が AI をそういうニュースに使うとしたら、そのニュースの、ま、記事を貼るなり、一節をコピペするなりして、ま、これはどういう意味とか、これの背景にあるなんか、例えば戦争だったら、これの背景を教えてとか、そういう自分が情報を理解するための補助として使えますかね。
はい。 ふん。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。え、補助として使っていくんですね。あ、なるほどなるほど。まあ、そうですね、それがきっと妥当な、え、使い方だと思うんですよ。はい。今あの、おっしゃっていただいている、あの、情報源の判断の仕方って、主にニュースだと思うんですけど、うん、例えばあの、仕事で必要な情報を集める時
はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 はい。
であったりとか。え、ニュースじゃないんですけど、こう自分がす必要な知識を収集していくにあたってですね、その場合に、え、情報源はどうやって判断していきますか？あの、これは信頼できるなとか、あんまり信頼できないなとか。
うんうん。 はい。 ああ。 ちょっと仕事に関しては、私あの、クリエイター的なやつなので、なんか例えば、そういう専門のブログを見たりとか、あとは雑誌、それとあと、すこの同じ系統で仕事されてる人の SNS とかを見て、あの、その人が紹介してるなんかとかを見たりとか。か
はい。うん。 あ、そうなんですか。へえ、はい。うん。 うん。 はい。 うん。 はい、うん。 うん。 うん。
多いかなと思いますね。
はい、なるほど。この、え、たたクリエイトの世界、私そこまで詳しくはないですが、この、これから、すうん、あ、トレンドになっていくものであったりとか、あの、そういうのをたば、積極的に発信してるクリエイターの方って、まあ、いると思うんですけど、じゃ、この方は信頼できるなとか、この方あんまり信頼できないなとか、そういうクリエイターだったり、こう情報発信者、あの、オンライン上でのですね、SNS 上での見分け方とか、え、何か意識されてることございますか？
はい。 はい。 はい。うんうん。 はい。 はい。 はい はい。 そうですね、あの、大体自分が見てるアカウントはもうすごい古くから発信されてる人ではい、で、あの、ただ最近何て言うのかな、いわゆる情報商材的な、なんか、こうまとめブログとか、なんか、これを買えば在宅でもあの、稼げるよみたいなアカウントがめっちゃくちゃ増えて。
はい。 ああ、なるほど、はい。ふんふん。 うん、うん。 <laughs> はい、ありますね。 はい。 うん。 ああ、なんか色々見かけてる気がしますね。<laughs> そっか、はい、うん。うん。
はい。 なので、その例えば SNS なりブログなりで、その人のまずアカウントを見て、あの、おんとに、ちゃんとした実績が書いてある人は信用できるんですけど、そうじゃなくて、なんか私はこれで月いくら稼ぎましたみたいな人？
うん。 はい。 はい。 はい。 ああ、なるほど。<laughs> はい。
はい、あれはさすがにちょっと、よくないなと思って、すい人はそっとブロックしたりしてます。
ああ、なるほど。あの、私自身は、ええ、特に何も創作活動を行っていないんですけど。こう、漫画の描いてる方と漫画描いてる方とか、アニメ作ってる方すごく尊敬していて、実際大好きなんですけど。今、仰ってるようにですね、あの、AI を使って誰でも漫画が作れるとか、あの、なんか、サルでも分かる何々とか、そういうのは確かに私も、ひあの、引いてしまいますね。<chuckles> なるほど。1つは、なんか、お金とかちらかしちらつかしたり、なんか
はい。 はい。 うんうん。 はい。 ああ、そうそう。ありますよね。うん。 はい。 はい。 うん。
すごく簡単ですよって言ってる、なんていうんですかねなんていうんですかね、努力せずになんかできる的な系のやつっていうのは、っとああ、はい。<chuckles> そういうのは、ちょっと、あ怪しいと思った方がいいってことですかね。<chuckles> はい。
はい。う、あ、そうですね。誰でもできるみたいなね。そういうはい。 そうですね。やっぱりなんか、なんだろうな。どんな情報でも、最近そういうの増えてますよね。なんか。<laughs>
はい。 はい。 うん。<chuckles> あ、なるほど。
はい。
ああ、そうですね。そういうのに、多分、クリエイターとして情報を取っていくにあたって、騙されそうになった経験であったりとか、騙されそうになったけど、しっかり見抜いた経験とか何かありますか？
はい。 ああ。あの、自分の仕事に関する情報じゃなかったんですけど。
はい。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
はい。 はい。なんか、私、あの、片付け下手くそなんですよ、すごく。はい。で、あの、なんか、うまい片付けの方法ないかなと思って。で、あの、note っていうサイトでよく片付けの記事を読んでるんですけど、なんかすごく、良さそうな記事があって、でもそれ有料だったんですよ。
<laughs> そうなんですか、はい。うんうん。 はい。はい。 ああ、はい。うん。 うん。 はい。 おお、はい。<laughs>
で、「どうしようかな」と思って。でもなんか、良さげな、こう感じで、その人、レックスとかもこんだけ売れたとか書いてて。「じゃあ、なんか、そんなに売れたって書いてるなら、買ってみようかな」って思って買ったら、全然こう有料部分が中身がなさすぎて。<laughs>
うん。 うん。 うんうん。 はい。 <laughs> それはね、ほんと「騙された」って思いますよね。うーん。
そう。だからなんかちょっとやっぱり、ああいう有料記事っていうのは、うん、どうなのかな。ほんとに有料の記事で、中身があるのもあるとは思うんですけど。
はい。
うん、やっぱりちょっと、なかなかむずしいですね、見抜くのは。
ああ、もうね、そういう情報しゅ系、まあ、ざっくり言ってしまえば多分 note のそのしね、見えない部分を情報商材と言ってしまっていいのかもしれないんですけど、そういう情報系はなかなか難しいっていうことなんですかね、見抜くのが。
ん、ん。 ね。うん、だったら、あの普通に本買った方がよかったなって思った。
はい。 うん。<laughs> そうですね、本、あの、色々な本で片付けに関する本ありますもんね。はい。<laughs> そっか、なるほど、はい。うん。
うん。 はい。 やっぱ、なんか ちょっと安いからと思って買ったけど、恐らく普通に Amazon とかで、あの、読み放題とかで Kindle とか読めるじゃないですか。だからそっちの方がやっぱ、ちゃんとしてるなって思います。
うん。 はい。 そうですね、はい、Unlimited で。はい、うん。 <laughs> なるほど、そうなんですね。あの、今ですね、この情報源の判断の仕方っていうのを、あの、色々伺いはしてるんですけど、あの、こちらが、あの、まあ、知人だったり、友人だったり、あの、まあ、会社の人とかにこう、情報を発信する側になった時ですね、ええ、どういうことを意識して発信するようにしてますか？
はい。 はい。 ふんふん。 はい。 ああ。結構私それやっちゃうんですけど、SNS とかでバズってた情報をあんまり確認せずに、「なんか、こないだ芸能人の誰々がこうだったらしいよ」みたいな話をしちゃうんですよ。でも、まあ、それが全然デマだったりしたこととかあったから、やっぱりその、あの、自分から情報を発信するっていう、そりはないけど、人に伝える時はあのほんとに、ちゃんとそれが正しい情報かを、あの今いつも以上に確認してから人に言わなきゃなっていうのは反省してます。
はい。はい。 うん。 はい。 <laughs> ああ、はい。うんうんうん。 <laughs> あ、なるほど、うん。 うん。 はい。 うん。 あ、そうですね。あの、え、ついつい皆さんでもやってしまうと思うんですよ。ええ、特にそういう、まあまあ、まあゴシップ系って面白い話ですから、すぐ多分、共有したくなるので、すごくよくわかります。<laughs> はい。うん。
はい。 うんうんうん。 はい。 <laughs> そうですよね。でもなんか、そういうゴシップほお、こそ、その信頼できないっていうのをやっぱり、つい忘れがちですよね。せんしんふ だから言いたくなっちゃうとか。うん。
はい。 うん。うん。 <laughs> はい、そうですよね。
はい。
あの、まあ最後に最後ではないんですけど、ちょっとあの、例えば今 AI とかで色々写真とか、変えられるじゃないですか。なかなか、見抜くの難しいなと思って。どうしどうしていきましょうか、私たち？
はい。ああ、すごいですよね。うん、うん。はい。 そうですね。何か、多分私それ、あの実際にまだ、本物にぶつかった事はないんですけど
はい。 うん。 はい。
でも、何だろう。1回、あの、ネットで SNS で見たのは、なんか、孫正義さんが、この株を買えみたいなの、ゆってるやつ。
うんうん。 はい。 <laughs> 面白いですね。ははい。
そう。それでほんとに、動画でちゃんとなっていて。これは知らない人が見たら、騙されるなって思ったんですけど。やっぱり、そういうのって
はい。 ああああ。はい。 うん。
この人がこんな事言うわけないんじゃないかなっていう、疑いの目をちゃんと持つのが大事だと思うんですよね。
うん。 そうですね。ほんとにその通りで。はい。そういう教育とかっていうのを、これからしていった方がいいんですかね？
うーん。 あ、もう、それは絶対した方がいいと思います。学校でもした方がいいし、なんか、何なら企業とかでも、研修とかしていいんじゃないかって思います。
はい。はい。 うん。 <chuckles> そうですよね。はい。孫さん、そんな事絶対言わないと思いますからね。<laughs> はい。
うーん。 そう。やっぱり、でも、結構、その若い人は逆にネットリテラシーあるけど、お年寄りこそ騙されそうなので。やっぱ色んなとこで、やってった方がいいかなって思いますね。
うん。 はい。 ああ、そうですか。はい。 あ、分かりました。ほんとにおっしゃる通りだと思います。まあ。日々日々、何気なく接している情報ですけれども、あの、今、色々お話を伺ってですね、こう、より注意して、一つ一つの情報源に当たっていこうと思いました。貴重なお話、ありがとうございます。
うん。 はい はい。 あ、私もこれから、気を付けていこうと思います。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。またお願いします。失礼します。